देखिए, कई बार क्या होता है ना कि जो पुरानी तस्वीर होती है, उसे देखते ही ना ऐसा लगता है कि बस मतलब पूरी वो जो कहते हैं कि जैसे फ्लैशबैक में चले जाते हैं। और अ, जैसे कि वहीं पे जैसा लगता है कि बिल्कुल उसी दुनिया में चले गए हैं, वही एहसास होने लगता है। कहीं न कहीं उससे इतना ज़्यादा जुड़ाव महसूस होने लगता है, कि अ, बहुत कभी-कभी तो ऐसा होता है देखिए, कई तस्वीरें ऐसी होती हैं जो आपको अ, बहुत ही संवेदनशील याद दिलाती हैं, कई तस्वीरें आपको बहुत खुशी वाली याद दिलाती हैं। है ना? तस्वीरों से बड़ा जुड़ाव होता है कहीं न कहीं। तो जी, तो क अगर हम आपका अनुभव जानना चाहें कि अगर आपका कोई तस्वीर स देखते ही कोई ऐसा जुड़ाव रहा हो, कोई ऐसा एहसास रहा हो, कोई भी ऐसा एक अनुभव जो आप यहाँ बताना चाहें हमसे जुड़ना चाहें, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
जी, ये तो है। <chuckles> जी, बिल्कुल। तो मैं पुरानी तस्वीरों की बात करूँ तो मुझे एक उ उनको देख के अभी बहुत हँसी आती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ। <chuckles> ऐसा लगता है <laughs> काश! किसी ने मुझे रोका होता ऐसी चीज़ें अ, जैसे कि एक वीर थी मेरे अ, उम, भाई के जन्मदिन की तस्वीर थी, उसमें ब सारे बच्चे आए हुए थे। पहले की तस्वीर थी बचपन की अ, तो उस समय सब जो है लड़कियाँ थीं। आपस में सब ए अ, सबको शायद बोला गया होगा कि सब साथ में बैठ के जो है जो है बैठो एक साथ और मैं कहीं न कहीं उस फ़ोटो में नहीं थी। मैंने देखा अरे! सब के सब फ़ोटो खींचा रहे हैं तो मैं अत हाँ, तो फिर और मैं दूर से देख रही थी और मुझे लगा मुझे भी फ़ोटो खिंचाना है तो मैं दौड़ के जब फ़ोटो जब क्लिक हो रहा है, उस समय मैं जाके और मैं बीच में घुस गई। <laughs> और वहाँ पे क कोई जगह नहीं था किसी के तो मतलब अ, जितनी जो बच्चियाँ थीं, सब आपस में जो है बैठी हुई थीं, आपस में चिपक-चिपक के। तो कोई जगह नहीं था किसी और इंसान के घुसने का और मैंने जब देखा कि फ़ोटो खींचा जा रहा है तो मैं दौड़ के जाके फ़ोटो क खींचते समय बीच में घुस गई हूँ तो मेरा बस मुंडी दिख रहा है। <chuckles> तो मुझे बहुत हँसी आती है कि नहीं, मुझे क फ़ोटो खिंचाने कितना ज़्यादा शौक था पहले।
अच्छा। <chuckles> अरे वाह! अच्छा। ओह, अरे! ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। जी। <chuckles> अ, हाँ। ओह! <laughs> बहुत अच्छी बात है। हाँ। ओह! <laughs>

अ, सही बात है और खासतौर से जब पूरे ग्रुप की फोटो हो रही है और वहाँ अ, मतलब अगर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान ही ना हो तो फिर क्या मज़ा, है ना? और कहीं न कहीं तो देखिए होता है कि, ऐसी जो चीज़ें होती हैं तो कहीं न कहीं हम अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं और अगर कहीं उससे दूर रह गए, तो ऐसा लगता है कि अरे क्या ही कर दिया? क्यों ही छोड़ दिया हमें, है ना?
हाँ। <laughs> हाँ, पता नहीं। हाँ। हाँ, ये तो है। <chuckles> बिल्कुल। हाँ, मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं कैसे रह गई? और मैं देख रही हूँ कि उस दिन उस उस दिन की जितनी भी तस्वीरें खींची गई हैं सब में मैं ब बहुत अ अटपटे तरीके से घुसी हुई हूँ, मतलब कि मुझ मेरा फोटो खींचा नहीं जा रहा है लेकिन तब भी मैं चाह रही हूँ कि हर अ, फोटो में मेरी तस्वीर होनी ही चाहिए। <laughs>
अ, ह हाँ। <laughs> अरे! हर जगह मेरी मौजूदगी हो, बिल्कुल। यादों में ताज़ा रहें, है ना? काफ़ी अच्छी बात आपने बताई और सच में ऐसा होता भी है वाक़ई में बहुत ही व्यावहारिक बात है ये। अच्छा देखिए ना जब आपने बताया कि लगभग हर तस्वीर में ही आपके साथ ऐसा हो रहा था तो ऐसा क्या था? आप कहाँ इतनी व्यस्त थी, कि आप सही समय पे सही जगह पे मौजूद नहीं हो पा रही थी? तो इसका भी कुछ अनुभव बताइए ना। अच्छा।
जी। मुझे लगता है ना जन्मदिन था ना, तो ये जन्मदिन में मैं केक खाने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी कि, मुझे केक बहुत पसंद था तो मैं कोशिश कर रही थी <laughs> कि केक मैं जल्दी से टपका लूँ। <chuckles> हाँ।
ओह, तभी! <chuckles> ये सारा केक खुद ही निपटा दो। हाँ, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। और बहुत अच्छा कर रही थी वैसे तो आप देखिए वो ज़्यादा ज़रूरी था, है ना? कहीं न कहीं, क्योंकि जो स्वाद है वो भी रहना चाहिए <sniffs> और अगर आपका ही जन्मदिन था
हुँ। जी, केक खत्म हो जाता ना फिर नहीं तो। <chuckles>
अ, हाँ, <laughs> कहीं न कहीं सब में बँट जाता और हम रह जाते, है ना? वाह, क्या बात है! अच्छा देखिए अ, ये तो रही अ, देखिए हँसी-खुशी की बातें, अ, लेकिन जब कोई ऐसी भी तस्वीर जो आपकी कुछ खास याद ताज़ा कर दे और आपको लगे कि जैसे लगता है ना कि कभी-कभी अ, मतलब वो बार-बार अगर एक बार देखते हैं तो बार-बार वो जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में चलने लगती हैं कहीं न कहीं, और आप उसके बारे में सोचने लगते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वही जीवन कहीं दोबारा अ, जी रहे हैं, तो ऐसा भी कोई अनुभव रहा है क्या?
<laughs> जी।

उ, मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरी बहन के साथ ज़रूर हुआ है क्योंकि वो बहुत रील बनाने अ, का शौक रखती है। तो और रील्स बनाती है, फोटोस डालती है और व्यू, कमेंट चेक करती रहती है, फ़ॉलोवर्स बढ़ाती रहती है। लेकिन कम से कम इस चीज़ों में मैं उससे काफ़ी अलग हूँ। मैं ज जो है याद को बटोरती ज़रूर हूँ लेकिन मैं उसको पब्लिकली ज़्यादा नहीं डालती हूँ। क्योंकि बहुत सारी वजह है सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई और दूसरा देख के जो है अ, उस पे कमेंट करे और मुझे किसी के लाइक की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद से बस खुश होना चाहती हूँ और मैं खुद की खुशी के लिए फोटो खींचती हूँ।
अच्छा। ओह। बहुत अच्छी बात है। सही बात है। वाह क्या बात कही आपने! वाक़ई में बड़ी ही खूबसूरत बात है। और कहीं न कहीं अ, देखा जाए ना तो कहीं न कहीं प्रकृति से और खुद से जुड़ी हुई बात है। कि अ, जब भी आप अच्छे दिखते हैं या कोई भी अ, जो आपका मूमेंट होता है वो अगर आप कैप्चर करते हैं कैमरे में तो उसे खुद देखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है बजाए इसके कि दूसरों को दिखाने के। और कहीं न कहीं जो आपने सिक्योरिटी वाली बात कही ये तो वाक़ई में बड़ी ही अच्छी बात है खासतौर से किसी महिला के लिए या लड़की के लिए। कि आजकल अगर देखा जाए तो एआई का ज़माना आ चुका है और भई आपकी फोटो से छेड़-छाड़ की जा सकती है। अ, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप ना ही अपलोड करें अ, सोशल मीडिया पे तो काफ़ी अच्छी बात है। और जो लोग अपलोड करते हैं औं
जी, हाँ। जी बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि इंसान को सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। और ब और हर दिन आए ह दिन कुछ ना कुछ हम सुनते ही हैं कि इसने ऐसा किया और उसके बाद जो है कोई न कोई स्टॉक कर रहा होता है। फिर उम, फिर पर परेशान करने लगते हैं उसको लेके। मुझे बिल्कुल बुरा लगता है कि, ये काश अ, जो है ऐस कुछ ऐसा सिक्योरिटी हो जिससे जो है हम ये सब चीज़ों को रोक पाएँ। रोक पाना तो मुश्किल है लेकिन हम एहतियात हाँ, बरत सकते हैं।
बिल्कुल। सही बात है। जी। हाँ कितनी भी प्राइवेसी लगा लीजिए कहीं न कहीं ये चीज़ें सोशल चली ही जाती हैं बिल्कुल। अच्छा देखिए ना कि अ, आपने कहा था कि आपकी जो बहन है वो अ, ऐसे कार्य करती हैं। और जब ऐसे सुरक्षा वाली बात आई है तो आप उनको क्या संदेश देती हैं उनको कैसे समझाती हैं कि इन चीज़ों को वो भी कम करें? जैसा कि आप भी नहीं करती हैं तो किस तरीके से उन्हें आप समझाती हैं?
हाँ, मैं समझाती हूँ कि ओ, मतलब उतना खुल के जो है चीज़ों को मतलब नहीं करना चाहिए। थोड़े बहुत सेटिंग्स वगैरह जो है अकाउंट का जो है करना चाहिए। हर चीज़ को पब्लिक करना ज़रूरी नहीं है। तो वो सब वो चीज़ें कर रही है। और आज कल उसने मैंने देखा है कि बहुत कम कर दिया है उसने। उस समय शायद लॉक डाउन के समय काफ़ी फ्री थी इसलिए वो कर रही थी लेकिन अब उसने काफ़ी बंद कर दिया है। तो मुझे लगता है वो सीख ही गई है। <chuckles>
बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। तो ये तो अच्छी बात है। <chuckles> चलिए अच्छा है कि बहन के समझाने से एक बहन समझी तो सही। अ, वैसे सही बताऊँ ना तो आज आपसे बात करके बड़ा ही मज़ा आया। आपकी जो तस्वीरों की यादें हैं ना ऐसा लगता है कहीं न कहीं मेरी ही यादें बनने वाली हैं और बात याद कर कर के ज़रूर मैं सोचने वाली हूँ कि किस तरह से आपने आइब्रो के बाल काटे और किस तरह से आप घुस जाती थी। तो बड़ा ही मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद है कि हम फिर जुड़ते रहेंगे और ऐसे ही अच्छी-अच्छी बातें करते रहेंगे।
<chuckles> <chuckles> जी। जी मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा।